Das Thema Bewegung im Alltag ist ja doch für viele auch sehr wichtig. Ähm, wie baust du denn kleine Bewegungseinheiten in deinen persönlichen Alltag ein?
Mhm. Ja, ich muss sagen, das ändert sich immer mal wieder und ich lasse mich da auch ganz gerne inspirieren von irgendwelchen YouTubern oder auch, ähm, Influencern auf Instagram oder so. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist halt sowieso schon mal, dass ich mit 'n bisschen Bewegung in den Tag starte.
Mhm. Ah, was machst du da so? Was bewegst du dich? Wie
Ja, genau, also ich versuche immer vor den Kindern wach zu sein, auf zu sein und dann, äh, gehe ich erst mal auf die Yogamatte. Und das muss auch gar nicht lang sein, das ist einfach so 'n bisschen, dass einfach so alles mal kurz durchgedehnt wird.
Hm? <chuckles> Hm. Mhm, macht dich das auch so 'n bisschen wach und du kriegst dann richtig so den Flow?
Ja, ich glaube das macht mich irgendwie so, ähm ich hatte auch mal 'ne Phase, da bin ich irgendwie erst mal direkt zur Kaffeemaschine gelaufen, habe mich dann in 'nen Ohrensessel gesetzt mit'm Handy in der Hand und das war 'ne lange Phase und dann irgendwann habe ich so den Dreh bekommen, habe gesagt: „Okay, ich darf das machen, aber ich muss erst irgendwie für 'n paar Minuten meinen Körper dehnen.“ Und witzigerweise habe ich danach gar nicht mehr das Bedürfnis, mich gleich wieder hinzusetzen.
<chuckles> Oh. Mhm. Mhm. Ah, ist ja interessant. Und gab's da irgend 'n bestimmten ähm ja, Turning-Point, wo du gesagt hast, aus dem und dem Grund, änderst du jetzt deine Gewohnheit?
Ja. Hm, ich glaube, ich habe mich irgendwie ich habe ja, das war, glaube ich, so nach dem 2. Kind, ne? Da wurde ich dann irgendwie so 'n bisschen träge, hatte ich das Gefühl. Da habe ich auch das Gefühl gehabt so die Kilo, die gingen nicht mehr so runter wie nach dem 1., nicht so schnell. Und, ähm, ich war dann irgendwie so träge im Alltag und ich habe ich war auch so schnell genervt und es hat mich tatsächlich mein Mann drauf angesprochen. So: „Was ist mit dir? Du bist immer so du bist permanent gereizt.“ So. Und, ähm, das habe ich dann irgendwie ich weiß gar nicht mehr wie das war irgendwie so 'ne Intuition, dass ich gesagt habe so: „Ne, dieser dieser Start mit Kaffee aufm Sessel, mit Handy, ah, ah, ne.“
Ja. Mhm. <chuckles> Ah. Mhm. <chuckles> Würdest du denn sagen, ähm seitdem du diese kleinen Alltagsbewegungen mit einbaust, bist du weniger gereizt und hast diese Probleme weniger?
Ja, also vor allem, wenn ich das morgens hinbekomme. Was ich eigentlich meistens schaffe, aber es kann halt doch mal sein, dass irgendwie doch mal irgendwie 'n Kind vor mir wach ist oder dass ich grad die Matte ausrolle und dann wird irgendjemand wach und braucht was von mir, dann ist das so. Aber ich merke schon, wenn ich diesen Start habe morgens, ähm, wirklich nur mal so 5 bis 10 Minuten den Körper einfach so zu strecken und durchzudehnen, dann, ähm dann ist eigentlich der ganze restliche Tag läuft irgendwie besser. Da bin ich fokussierter, bin ich entspannter, ja.
Mhm. Hm. Oh. Hm, ja, okay. <chuckles> Wie gut wie wie gut ist denn die Quote, dass du das schaffst, so realistisch betrachtet?
Ich sage mal, jetzt von, äh von 7 Tagen in der Woche schaffe ich es auf jeden Fall 5. Das schon, ja.
Oh, das ist doch schon mal 'n guter Start. Ähm, du hattest jetzt eben erwähnt, dass du Fitness-Influencer für dich entdeckt hast. Äh, hast du da Beispiele? Gibt's da welche, denen du besonders wichtig folgst?
Mhm. Mhm. Hm, da gibt's so 'n paar, ähm, grad so im Bereich Yoga, ne, ähm.
Mhm.
Das ist aber dann eher das sind dann eher längere Workouts. Jetzt für so kurze Übungen, da muss ich dir ehrlich sagen, ich glaube, der Algorithmus, der schlägt mir einfach dann immer so 'n Kram vor, weil ich das halt immer wieder anklicke. Aber 'n Namen könnte ich dir gar nicht nennen. Aber, zum Beispiel, da ist sowas wie „Mach Kniebeugen beim Zähneputzen“, ne? Das ist 'n typisches Beispiel.
Ah. Mhm. So. Mhm. <chuckles> Also, das ist dann sehr, sehr vielseitig und du achtest dann vielleicht auch so 'n bisschen drauf, dass du den ganzen Körper immer mal bewegst?
Ja schon, ich gucke auch eher so ähm, ich ich gucke auch gerne so, äh, Mamis, ne, so, <chuckles> gibt ja ist ja dann auch teilweise d vergleicht man sich dann vielleicht 'n bisschen zu dolle. Aber es gibt so Mamis auf Instagram, die die sehen halt nach 5 Kindern irgendwie wieder topfit aus innerhalb von 6 Wochen. Das baut natürlich 'n bisschen Druck auf. Aber ich finde, manchmal haben die echt irgendwie ganz gute Tipps, auch wie man irgendwie so mit dem Kind also grad wenn das Kind noch klein ist, kannst du das Kind auch so 'n bisschen so als Gewicht nutzen, ne? Das ist eigentlich ganz sind eigentlich wirklich immer ganz witzige Tipps dabei.
<chuckles> Oh. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. <chuckles> Ah, und jetzt mal ganz neugierig gefragt: „Sind denn Kinder nicht auch schon irgendwie 'ne Bewegungseinheit im Alltag?“
Genau, und das ist auch das war zum Beispiel auch irgendwie was, wo ich mir immer so lange Zeit hab ich gedacht so: „Okay, entweder Kinder oder Zeit für mich.“ Das heißt auch entweder Kinder oder 'ne Sporteinheit. Ähm, aber wenn ich m mich wirklich auf die Kinder einlasse, die toben ja auch gerne, dann, äh, halten die mich auch ganz schön auf Trab, auf jeden Fall, ja.
Mhm. Mhm. <snorts> Ja, genau, weil die spielen ja auch super viel fangen und so, ne? Und du musst denen ja auch sehr viel hinterherlaufen oder wie ist das?
Ja. Ja, ja klar, du du ich meine, ich fang jetzt d da habe ich dann irgendwie auch oft keine Lust drauf, ne, dass ich den dass ich sie dann fange oder so. Aber, ähm, es sind so also, einfache Sachen, wenn man draußen unterwegs ist und dann, ähm
<snorts> Mhm.
beschäftigt sich die Kleine irgendwie 1/2 Stunde mit 'nem Blümchen, da kann ich mich ja dann auch daneben stellen und einfach irgendwie so 'n paar ähm, 'n paar Übungen machen, einfach im Stehen, ne? Oder auch beim Kochen so 'n paar, so push-ups, äh, gegen die gegen die, ähm wie nennt sich das gegen die Küchenzeile so ne?
<chuckles> Ah, ja, okay. Und und wie ist das? Ähm, die Kinder reagieren die dann da drauf? Fragen die dann: „Hä, was machst du denn da?“ Oder machen die sogar vielleicht mit? Hat das 'n guten Einfluss auf die dann?
Ja, also, die sind auch relativ aktiv, also wir haben so 'n Trampolin zum Beispiel, ähm, da, gehen sie selber natürlich gerne drauf und wenn ich drauf bin, gehen sie noch lieber drauf. Ähm, wobei ich wenn ich das nutze, nutze ich's eigentlich l am liebsten alleine, muss ich auch ehrlich sagen. Aber klar, es ist auch man hat ja schon auch irgendwie eine Vorbildfunktion. Das ist mir auch wichtig, dass die sehen, ich bin aktiv und, ähm, dass die dann auch teilweise mitmachen.
Cool. <snorts> <snorts> Mhm. Und so Sachen wie mit den Kindern Fußball spielen oder so, das kommt doch bestimmt auch mal vor. <chuckles> Oder haben die vielleicht irgendwelche sowas irgendso aktive Hobbys, bei denen du dann auch mal mitmachst.
Ja genau, der Große, der spielt gerne Ball oder, ähm, fährt auch Fahrrad mit mir zusammen manchmal, ähm, und die Kleine ich bin natürlich durch die Kleine irgendwie die ist 3 ne, da bin ich noch 'n bisschen mehr mehr gebunden und natürlich kann ich mit ihr jetzt noch nicht so viel machen ne? Die geht gerne die geht gerne ganz lange mit mir spazieren, aber in ihrem Tempo kann man das jetzt auch nicht als Fitnesseinheit bezeichnen. Ähm, aber klar, für Bewegung sind die immer zu haben auf jeden Fall.
Ja, okay. Mhm. Ja, aber kleine Ja, so 'ne Bewegungseinheit ist dieses, äh, Spazieren oder Wandern ja definitiv auch. Ähm, ja, und hast du denn auch so was wie Equipment oder so, mit dem du dann auch mal Übungen machst oder ist das weitestgehend mit deinem Körpergewicht?
Genau. Tatsächlich eigentlich, äh, nutze ich das gar nicht. Also, mein Mann hat zwar so Hanteln und sowas, ne? Die stehen irgendwo oder liegen irgendwo rum. Ähm, nutze ich tatsächlich nicht, ich schaue wirklich eher so mit mit Körpergewicht, weil das halt was ist, was man überall einbauen kann, ne? Also, seien es jetzt die Push-up Push-ups in der Küche, ähm, oder wenn ich draußen bin mit den Kindern, da denke ich ja dann auch nicht dran, dass ich mir was mitnehme, ne? Das oder ich nutze da wirklich die Kinder als Gewicht, also, so zum Beispiel dieses Thema das mögen ja viele Kinder, dass sie da so den Flieger machen, ne, dass man so auf'm Rücken liegt, dann fliegen die da oben, genau, ja.
Mhm. Hm, ah. Mhm. Mhm. <chuckles> Ah, okay. <chuckles> Ja, das, äh, geht natürlich auch auf die Arme, muss man ganz klar sagen. Ähm, hast du denn noch Methoden, um dann so 'n bisschen deinen Trainingsfortschritt zu tracken? Guckst du dann, wie viel Kniebeuge du schaffst oder so, machst du so was?
Ganz genau. Mache ich nicht. Woran ich's dann merke, ist einfach zum Beispiel, wenn ich ich gehe ab und an mal 'ne Runde Mountainbiken und ich merke dann einfach, wenn das Fitnesslevel irgendwann 'n bisschen besser wird. Ich merke auch wenn die Kondition mal nachlässt, ne, wenn ich es mal 'ne Zeit lang vielleicht nicht so gut durchgezogen habe, ähm, den Sport zu machen. Ähm, ich gehe auch gerne einfach zwischendurch 'ne Runde spazieren mit dem Hund, ne? Das mache ich dann gerne ohne Kinder, dass ich einfach schnell laufen kann. Und da merke ich echt so mit der Kondition merke ich es tatsächlich schnell, ob die rauf oder runter geht, ja, auf jeden Fall.
Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay. Mhm. Oh wow, okay. Und, wie ist das eigentlich bei dir, was das Thema Arbeit angeht? Ist du ist das 'n Job, wo du auch Bewegung hast oder ist das eher so 'n Job, wo du sitzt?
Mhm. Also, ähm, ich bin ja auch Yogalehrerin unter anderem und, ähm, da bewege ich mich natürlich auch, wobei es nicht das Gleiche ist. Weil wenn ich jetzt, ähm, ähm, eben 'ne 'ne Yogastunde gebe, dann bin ich schon auch eher bei den Klientinnen, ne, und, ähm und schaue, dass die die Sachen richtig ausführen und so weiter. Dann mache ich aber ich mache schon auch aktiv mit, ähm.
Ah. Mhm. Also, du machst die Übung ja auch mindestens bestimmt auch mal vor, denke ich mal.
Genau, genau, je nachdem was es jetzt für'n Stil ist, ne? Und, ähm, da kriege ich natürlich automatisch 'n bisschen Bewegung. Ähm, ansonsten habe ich aber 'n Homeoffice-Job, da ist natürlich gar nix mit Bewegung.
Mhm. Mhm. Ach so, und kommt's da vielleicht für dich auch infrage so was wie 'n Stehschreibtisch, wo du dann vielleicht auch mal Kniebeuge oder so was machen kannst so in die Richtung?
Habe ich überlegt, aber ich muss dir ehrlich sagen: ich ich, ähm, trenne das auch gerne voneinander, ne? Ich mache so gerne so diese Pomodoro-Technik, dass ich sage: „Okay ich ko ich arbeite jetzt konzentriert 'n gewissen Zeitblock zum Beispiel 45 Minuten und dann mache ich 5 Minuten Pause oder 10 Minuten Pause und da schaue ich auch gehe ich 'n bisschen an die frische Luft, dann haben wir hier auch 'n paar Treppen, sowohl im Garten, als auch im Haus, ne? Dann gucke ich: habe ich da grad irgendwie was zu, äh, zu erledigen?“ und und baue dann sowas lieber mit ein.
So. Ah. Mhm. Mhm. <chuckles> Okay, also, Arbeit und und Sport sind dann 2 getrennte Blöcke in deinem Alltag. Und, ähm ach so, ja gut, <chuckles> stimmt, das, äh, ist ja 'n beruflicher Hintergrund. Ähm, und wenn du das so trennst, ähm, baust du dann vielleicht auch manchmal so in deinen hast du so 'n Zeitplan oder so? Machst du dir so 'n Wochenplan, wo du Sport schon so 'n bisschen einplanst oder ist das eher freestyle?
Abgesehen vom Yoga genau. Mhm. Ja. Tatsächlich komplett freestyle, also, ich habe das schon versucht und das führt dann also, mit so festen Zeitblöcken, aber das führt bei mir dann relativ schnell zu Frust, wenn's dann mal nicht geht, ne? Also, wirklich abgesehen jetzt von dieser morgendlichen Routine, die ich wirklich konsequent durchziehe, wenn nichts dazwischen kommt, ähm, habe ich das aufgegeben ehrlich gesagt.
Mhm. Ah ja, okay. Okay, ja, gut, für Kinder gibt's <chuckles> keine Fernbedienung, kann man ja auch sagen. Ne, <chuckles> sicher schwierig zu steuern. Ähm, ja, und wenn du mal ähm, also, gibt's auch Tage, wo du dann oder sehr viel im Homeoffice arbeitest oder, äh, machst du, äh, sehr regelmäßig die hält sich das die Waage mit Yoga und Homeoffice? Wie sind da so die Zeitmodelle?
Ja genau, ja. Ja. Ja, das ist schon also, der der Homeoffice-Job, der ist schon phasenweise, ne? Also, da wird's auch mal das gibt's Phasen da will ich dann einfach durchziehen, dann mache ich dann ziemlich viel, sitze ich auch tatsächlich viel vorm Laptop dann. Und dann merke ich das aber auch direkt, dass mir dann irgendwie der Ausgleich fehlt, ne? Ich brauche das so richtig, mein mein komplettes System braucht diese Bewegung, ähm, auch einfach so mental gesehen. Und dann habe ich auch mal schnell irgendwie Rückenschmerzen oder so, ne? Das das, äh habe ich aber dann das Gefühl: „Okay danke Körper, du gibst mir grad 'n Hinweis.“
Mhm. Mhm. Aha. <giggles> Mhm. Oh. Ah, okay, also, du holst ja dann das Positive raus, okay. Und wenn du dann merkst, du hast dann zu viel gesessen, kriegst Rückenschmerzen, machst du dann irgendwas explizites, um dagegenzusteuern und das noch nachzuholen?
Mhm. Ja schon, also, grad jetzt irgendwie, ähm bei der Computerarbeit, da schaue ich dann wirklich, dass ich mehr Pausen mache, dass ich irgendwie, äh, eben alle 45 Minuten oder so mal 5 bis 10 Minuten Pause mache, aber mir dann auch 'ne größere Pause aussuche, wo ich dann wirklich 'n Spaziergang mache oder so, ne? Dass ich einfach wirklich 'n bisschen mehr Bewegung habe, weil ich merke das sonst. Ich merke das im Nacken, ich merke das im Rücken und, ähm und bin da wirklich, wie du auch gesagt hast ich bin da eigentlich ganz dankbar dann auch für diese Hinweise vom Körper.
Ah. Mhm. Mhm. Mm. Ah, ja. Hast du denn sonst noch so Tipps wie zum Beispiel jetzt, äh, so ganz alltägliche Dinge, wo du jetzt sagst zum Beispiel Treppen laufen statt Fahrstuhl oder irgendwelche Wege bewusst zu Fuß gehen statt mit dem Auto, so was?
Mhm, eigentlich genau das, was du sagst ne? Wenn man jetzt zum Beispiel im im Büro arbeitet und das ist jetzt nicht im 10. Stock oder so, aber vielleicht im 4. da kann man ja echt die Treppe nehmen, ne? Das das ist eigentlich ähm, kostet kaum mehr Zeit, meistens sogar die gleiche Zeit, ne? Als dass man jetzt vorm vorm Aufzug warten muss. Und dann hat man direkt was getan. Und natürlich ist es auch immer 'ne gute Idee, finde ich, in der Mittagspause, ähm, irgendwie sich zu bewegen. Also, ich hatte früher als ich noch Angestellte war, hatte ich, äh, das Glück, 'n Fitnessstudio direkt neben dem Office zu haben. Ähm, ansonsten geht ja auch 'n Spaziergang einfach immer, ne?
Mhm. <giggles> Mhm. Wahrscheinlich. <chuckles> Okay. Ah. Aha. Ja, ja cool. Und wie oft warst du dann im Fitnessstudio, als das direkt nebendran war? Täglich oder, äh, wie war das?
Also, damals habe ich das richtig, ähm, krass durchgezogen. Das war noch vor meiner Zeit, ähm, als als Mama, ne? Ähm, da habe ich das da war ich aber auch so 'n Workaholic irgendwie. Also, ich habe richtig viel gearbeitet, der hat mir auch Spaß gemacht der Job. Ähm, da war ich fast jeden Tag, ja, in der Mittagspause. Habe ich auch wirklich immer lange Mittagspause gemacht und ja.
<chuckles> Ah, ókay. Mm, ja. Wow, und und Und wie lang war denn dann so 'ne so 'n Workout, so 'ne Work-Out Session?
Also, ich habe ja ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Geräte-Typ. Ich habe mir dann immer solche Kurse rausgesucht, ne? Sei es irgendwie so 'n ach, wie hieß das alles so so 'n Fitness-Rumgetanze, ne? Oder, ähm, Spinning. Ähm, was gab's noch? Es gab auch so 'n Power Yoga damals. Also, ja, ich habe mir meistens die Kurse ausgesucht dann, ja. Und das ging ne? Und, ähm, plus natürlich Weg hin und zurück und dann bist ja noch musst du duschen und so habe ich dann schon oft mal 2 Stunden Pause gemacht.
Mhm. Ah. <chuckles> Ah, ja. Mhm. Mhm. Oh wow, okay. Und beschäftigst du dich dann auch so 'n bisschen damit, welche Übung jetzt gezielt welchen Muskel stärkt und welcher Übung gegen welche Beschwerden vielleicht hilft und so was?
Ja, also, jetzt grad mit Rückenschmerzen, da weiß ich natürlich auch mit'm Yoga ganz gut Bescheid was da gut tut und, ähm, weil du vorhin auch so nach Tipps gefragt hast, äh, jetzt eher so ne, du meintest das Beispiel Treppensteigen und so weiter, ähm, statt Aufzug oder halt mal zu Fuß gehen statt Fahrrad oder oder Auto. Ähm, was ich als Tipp hätte für morgens wirklich, weil ich glaube, dass die Zeit hat jeder, selbst wenn's nur 5 Minuten sind, dass man guckt, dass man die Wirbelsäule wirklich mal in alle Seiten, also, sowohl seitlich dehnen, ne, so 'ne seitliche Beuge, als auch, ähm, so „Katze Kuh“ nennt sich das im Yoga, dann quasi rundet man den Rücken und und danach drückt man ihn so durch, geht ins Hohlkreuz. Kann man sitzend machen, das kann man im Vierfüßlerstand machen, das kann man stehend machen, ähm, und auch so 'ne Drehung, dass man sich quasi so verdreht und und das das finden die Wirbelsäule einfach toll, weil sie einfach mal komplett durch bewegt wird.
Ah. Mhm. <chuckles> Mhm. Klingt gut. Mhm. Mhm. <chuckles> Aha. Das das klingt ja durchaus wirklich realisierbar für viele. Ähm, und welchen welchen Mehrwert hat das ganz spezifisch? Also, gibt's da vielleicht irgendwelche, äh, Muskeln, die dadurch entlastet oder entspannt werden oder so?
Auf jeden Fall. Na, im Prinzip ist es das Ganze, ähm die ganzen Faszien, ne? Das ganze Bindegewebe, das das ja alles im im Körper verbindet, wird da mal so schön durch gedehnt. Und, ähm, du schaffst wie so 'n bisschen mehr Platz, 'n bisschen mehr Raum zwischen den Wirbeln und das macht die Wirbelsäule dann einfach flexibler auch im Alltag, was das Gehen angeht und und was das lange Sitzen angeht und so weiter. Ne, w wenn's so 'n bisschen zu sch gestaucht wird durch vieles Sitzen oder durch vieles Stehen, dann entstauchst du das sozusagen.
Mhm. Ah, okay. Ah, wow. Und, ähm Mhm. Okay, also, beschäftigst dich du dann auch, äh, so 'n bisschen damit, wie du im Alltag vielleicht auch dich vorbereiten kannst auf die Sachen, die vielleicht im Alter auch 'n bisschen Beschwerden berei äh, vorbereit bereiten und so was, so was wie Bandscheibe und so weiter?
Ja, das mache ich jetzt eher, weil ich auch 'n paar Kurse zu speziell für für Senioren, äh, anbiete und dadurch komme ich da so 'n bisschen automatisch mit rein. Da ist sowas wie Sensibilität in den Füßen ganz wichtig, weil das dann eben vorbeugt, dass man hinfällt zum Beispiel. Ähm, auch überhaupt, dass man au dass man übt, aufzustehen, sich wirklich mal bewusst auf 'n Boden zu setzen und aufzustehen. Das ist jetzt in meinem Alter irgendwie unvorstellbar, aber für ältere Leute ist das wirklich schwierig.
Ja. Mhm. Ah. Spannend. <chuckles> Dann bist du ja, was das angeht, auf jeden Fall schon <chuckles> berufsbedingt mit allen Wassern gewaschen und weißt dir perfekt zu helfen? Ja, dann danke ich dir für diesen spannenden Einblick in das Thema.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke dir.
<chuckles> Auf jeden Fall.